Ồ, khi mà bạn nói á về mà xây dựng tự tin nè, thì bạn nghĩ á là cái điều gì mà nó sẽ kh biểu hiện cái cụ thể nhất luôn? Ví dụ như là nói trước đám đông nè, hay là trong công việc hay là trong các mối quan hệ?
Ừm hưm. Dường như cái mà nghìn mình nghĩ đầu tiên ấy, là cái mà đối diện trước đám đông. Ấy, cái đấy là phản phản ánh, ơ, cái sự tự tin trong mình nhất.
Ừm, đối diện trước đám đông. Ừm, tại ừm, khi tại sao là cái việc lại nói đứng trước một cái đám đông như vậy nó lại phản ánh được bạn là bạn vậy bạn?
Đấy. Ừm, ừm. Ừm, tại vì ấy, khi mà cái cảm giác mà cái người đứng ở trước đám đông nhá, nhìn xuống thì bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt dõi theo ấy, thì ví dụ ồ, ví dụ những người mà không tự tin chẳng hạn thì người ta sẽ kiểu run sợ. Đấy, ừm.
Ừm. À. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Là có nghĩa là khi mà bạn đứng trước một cái đám đông như vậy thì là bạn sẽ cảm thấy là mình giống như là một cái người đang được đang được theo dõi, đúng hông ạ?
Đó, chuẩn luôn! Đấy, ý mình là như thế. Còn những cái người mà người ta tự tin ấy, thì người ta đối diện với những người đó và nêu lên cái quan điểm cá nhân của họ. Đấy, đấy mới là tự tin.
Ừm. Ừm. À, mình hiểu rồi. Vậy thì cho mình hỏi rằng là ví dụ có nghĩa là chúng ta đi, chúng ta ở thời điểm hiện tại là, ờ, khi mà chúng ta đứng trước đám đông chúng ta rất là sợ, nhưng mà tại sao cái việc mà đứng trước đám đông như vậy bạn lại bỏ qua được hẳn luôn cái việc sợ, mà bạn lại tập trung hết vào cái chuyện là xây dựng sự tự tin nè và đứng lên nói ra đạt được cái ý kiến của mình?
Ừm. Ừm. Ừm, khi mà, ừm, mình nghĩ là cái lúc trước khi, ơ, khi mà bắt đầu vào cái việc, à, xây dựng cái tự tin này ấy, thì ai rồi cũng phải trải qua cái ví dụ như ngay lúc bé chẳng hạn, ờm, mình có có có thuyết trình trước, ơ, lớp này, và biểu diễn văn nghệ trước, ờ, khán giả này, đấy ờ, đã đó là những cái khởi đầu cho sau này, ví dụ như là mình đi làm, ừm, đi học, đi làm, ờ, thì mình áp dụng vào đấy.
Ừm. À, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. À, cho nên là khi mà bạn đã có được những cái mà từ nhỏ là bạn đã luyện tập rồi, đúng hông? Để mà khi mà lên là bạn xây dựng. Vậy thì cho mình hỏi rằng là ví dụ mà cái thời điểm nhỏ đi, cái những cái điều nhỏ nhặt như vậy nó thật sự là nó giúp bạn xây dựng lên một cái sự tự tin, để mà ở cái thời điểm hiện tại là bạn có thể đem được cái sự tự tin đó đi hết vào những cái khía cạnh trong cuộc sống của mình luôn?
Đúng. Ừm. Chuẩn ờ, ý mình là như thế. Ờ, khi mà cái mà mà xây dựng cái sự tự tin khi mà thuyết trình trước mọi người ấy nó không chỉ là thuyết trình đâu, nó không hẳn là thuyết trình đâu, mà mình phải, ờ, nhớ này và mình hiểu này, mình không phải run này run sợ này và mình còn học được cách tranh biện với bạn bè nữa.
Ừm, mình hiểu nè. À. Ừm, đúng rồi. À, thêm thêm cả tranh biện hả ta? Thêm cái tranh rất là hay, tại vì chúng ta á có nghĩa là những cái bạn bé nhỏ ở thời điểm hiện tại á, đã được thêm vào những cái cái môn học như vậy rồi, để xây dựng sự tự tin rồi. Nhưng mà cho mình hỏi câu hỏi này nó hơi riêng cá nhân một xíu thôi, là có một cái kỷ niệm hoặc là một cái bước ngoặt nào mà nó thay đổi hẳn một cái mức độ tự tin của bạn hông?
Đúng. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Chắc là có ấy. Tại vì lúc bé thì mình cũng ừm, lúc bé thì mình cũng đâu có tự tin đâu, mà ai mà, ờ, ví dụ như mà, à, từ bé nhá, mà ai mà tiếp xúc với nhiều người hoặc là đứng giữa đám đông nhiều thì người ta mới có được cái sự tự tin ngay từ bé, còn cái người ờ, còn cái người mà ngay từ bé mà người ta chỉ có đi học, đi học, đi về, đi học, đi về thì lấy đâu ra cái sự tự tin, đúng không? Đấy, nhiều khi ờ, nhiều khi những cái bạn nhỏ như thế ấy, thì người ta sẽ gặp người lạ, người ta không biết nói cái gì đầu tiên, đấy, dẫn đến ờ, dẫn đến thu mình lại. Và khi trước đấy mình cũng có gặp cái trường hợp đấy và bản thân mình là như thế luôn ờ, bản thân mình là như thế.
Ừm, có luôn? Đúng rồi, đúng rồi. À, đúng, đúng, đúng, mình đồng ý nha! Đúng rồi, đúng, mình đồng ý. Ừm. Bạn cẵng bạn gặp trường hợp đấy luôn? Ừm, là là sao, cái trường hợp cái trường hợp như vậy là sao?
Ý là, ờ, trước đấy là mình, ờ, rất ít tiếp xúc với, á, người lớn tuổi này, và, đấy, mình đã nói là mình, ờ, cũng không biết n nói gì với họ và không biết hỏi những cái câu hỏi nào, đấy ờ, cho nên là sau này khi mà mình lớn thê l thêm một tí nữa thì mình cũng, ờ, có đi, a, đi đi, a, thuyết trình trước đám đông này, và ờ, và tìm ra cái điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình.
Ừm, ít tiếp xúc. Đúng rồi, rất là khó. Ừm. À, là những cái có nghĩa là bởi vì hồi nhỏ bạn thấy là bạn bị như vậy cho nên là lớn lên là bạn lại đi thuyết trình trước những cái đám đông để mà mình sửa đổi những cái này, đúng hông ta? Ừm, nhưng mà cho mình hỏi rằng là cái những cái mà, kiểu, giống như là, đi thuyết trình trước đám đông là bạn chủ động bạn tìm kiếm nó luôn hả?
Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, cái này thì ở trên lớp học chẳng hạn. Thì ví dụ nhá ờ, làm vị chung việc nhóm với nhau chẳng hạn, thì có người sẽ làm nhiệm vụ này, có người ờ, tìm nội dung này, có người thuyết trình này, đó, chia phân chia công việc, đấy, thì mình sẽ luôn luôn là cái người, ờ, mong muốn là mình sẽ được thuyết trình, ấy. Ừm, thì <laughs> thì ngay lúc đầu lúc đầu thì mình cũng không có không có tự tin đến thế đâu, thì sau này, ờ, thì các bạn dần dần thì mình đâu có thể nào mà né, mà mình làm mãi cái nội dung được, ai mà cứ thuyết trình mãi một, ờ, cái, đúng không? Đấy, thì các bạn, ừm ờ, nhóm trưởng, ừm.
À, trên lớp. Đúng rồi, đúng rồi. Phân chia đó. Đúng rồi, phân chia. Giỏi vậy! Tự tin luôn, tự tin xung phong luôn! Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, cũng hổng có ai mà thuyết trình mãi, hiểu rồi. Nhưng mà mình hỏi nè, có nghĩa là thấy bạn bây giờ thực sự rất là tự tin, rất là giỏi luôn, nhưng mà bạn có một cái kỹ thuật nào mà để bạn tập hông? Ví dụ như là mấy cái thói quen nhỏ hàng ngày á mà nó giúp cho, ví dụ giống như là, cái giọng nói của bạn nó trở nên lưu loát hơn nè, to hơn nè, hay là bạn sẽ tự tin với cái dáng đứng của mình trước trước đám đông hơn? Cái bài tập như vậy á. Mẹo luôn, cha!
Ừm. À, mình có cái mẹo như thế này này, mình có cái ờ, có mẹo luôn, <laughs> tại vì là, ờ, cho dù là mình đã l được có được cái sự tự tin rồi, nhưng mà khi mình lên biểu diễn ở trước đám đông chẳng hạn, thế là khi mình vẫn có run và có cái tâm lý trước khi mà lên sân khấu, ấy. Ờ.
Ừm. Thì sao bạn? Là sao ta? Mình tưởng là bạn tự tin lắm rồi mà?
Ừ, ý là nhưng mà nhưng mà không hiểu sao trước khi lên sân khấu nhá, là tim mình đập nhanh hơn bình thường. Ấy.
Đập nhanh hơn bình thường. Tuyệt vời!
Ờ, đúng rồi và mình sẽ, ừm, ờ, lấy lại cái sự bình tĩnh bằng cách là mình sẽ hát. Ý là ý là ờ, ý là khi mà mình khi mà mình chú tâm vào hát một câu hát nào đó thì mình sẽ không không không quan tâm đến những cái yếu tố bên ngoài nữa.
Hát hả? Vì là Eo. Ừm, có nghĩa là à, vậy là bạn đánh lạc hướng bản thân mình.
Đấy. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, mình là như thế luôn đấy.
Ồ, hay, hay, hay, hay, hay!
Ừm. <laughs>
Rồi, rồi tiếp tục đi! Tiếp tục đi! Mình đang muốn nghe mà!
Ừm. Và khi mà, ừm, mình, ờ, tập được cái đấy ấy, thì mình lên sân khấu nhá, thì mình hát, mình hát, hoặc là mình nói, hoặc là mình thuyết trình trước đám đông thì mình luôn, ờ, mình vẫn giữ được bình tĩnh nha. Ờ, mình chỉ có, ơ, mình chỉ có đập tim đập nhanh trước khi, ơ, cái sự việc đấy diễn ra thôi chứ còn bước vào cái, ưm, lúc thuyết trình chẳng hạn, thì mình, à, vẫn luôn bình tĩnh mà. Đấy, ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, rất là hay! Rất là hay! Bạn mình nghĩ cái bản thân mình nghĩ bản thân của bạn và chúng ta á, khi mà nghe về cái mẹo này á chúng ta cảm thấy là nó hơi vui vẻ một xíu là, à, mình hát, mình đúng hông? Mình hát trước trước một cái một cái việc quan trọng như vậy. Nhưng mà, à, không, nó là một cái để mà chúng ta đánh lạc hướng bản thân mình đánh lạc hướng bản thân mình, chứ không phải là vui hay gì hết, thực sự rất là hay! Nhưng mà sao mình sao? Sao? Sao? Ngoài ra thì sao?
Đó, đúng rồi. <laughs> Đúng, chuẩn. Ờ. Ừm, ngoài ra ờ. Ngoài ra là mình cũng có một cái nữa là, ờ, nên tập luyện nhiều, ví dụ như là ờ.
Tập luyện nhiều. Ví dụ như là
Ý là, ví dụ như hiện tại bây giờ mình là giáo viên, đúng không? Thì trước khi mà làm giáo viên thì ai cũng là những người học sinh ngồi ở dưới chẳng hạn, đấy, ờ, mình cũng, ờ, sợ khi mà, ờ, lên dạy ở trên thì, ừm, học sinh của mình nhiều khi người ta không lắng nghe mình chẳng hạn. Đấy, tâm lý, tâm lý ờ, tâm lý khi khi mà bước vào nghề ai cũng thế cả.
Ừm. Đúng rồi, ấy Ờ, sợ. Ờ, bạn bạn Ừm, là bạn bạn sợ cái đó, bạn sợ cái cảm giác là khi mà mình nói là không có ai chú ý đến mình.
Ừm, ừm. Đúng, ờ, đúng là như thế. Ờ, và sợ mình truyền tải nội dung hoặc là, ờ, dạy không hiệu quả. Ấy, mấy cái đấy nó dẫn đến cái sự, ờ, ờ, tự ti rất nhiều luôn đấy.
Wow! Ừm, đúng, đúng, mấy cái này rất là ừm. Ừm, đúng, mình đồng ý. Nhưng mà khi mà ví dụ như là, bạn đi, giống như là, những cái chuyện mà bạn đã kể như vậy thì khi mà tụt cái sự tự tin nè, hay là khi mà gặp những cái thất bại như bạn nói á, thì là bạn sẽ thường làm gì để mà bạn đứng dậy và bạn làm tiếp?
Ừm, ừm. Ừm. Tại vì mình thấy ấy ai cũng có lần đầu, cho nên là mình cũng đã trải nghiệm, ờ, những cái buổi đầu làm quen với cái công việc này rồi. Thì lúc đầu mình cũng có sợ sệt, sợ hãi hoặc là mình, ờ, nói, ừ, sợ học, ờ nói học sinh không nghe chẳng hạn. Ấy, xong rồi dần dần mình nắm bắt được tâm lý của học sinh là, ờ, nó sợ cái gì và dạy ờ, dạy như thế nào, sắp xếp giáo án như thế nào cho nó đúng với nội dung, hoặc là sao cho nó dễ hiểu nhất. Và gây nhất là cái, ơ, gây, ơ, thú vị cho học sinh nha.
Ừm, cái sự trải nghiệm. Ừm, mình hiểu. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, rất là sợ. À. Nắm bắt tâm lý trước. Ừm, đúng rồi. Ừm, là gây thú vị cho học sinh hả? Là sao ta? Bạn có thể kể thêm về cái điều này một xíu, mình chưa hiểu lắm.
Ừm. À, gây gây, kiểu, hứng thú ấy, hứng thú trong học tập ấy. Ờ.
Ừm, là ví dụ như chơi trò chơi, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Mình phải có cái sự khởi động cho các bạn ấy, ơ, ờ, kiểu, không bị buồn ngủ ấy. Thường thường là ờ, chúng mình, ừ, đi học, ừ, ở đâu cũng thế, và từ bé đến lớn ai cũng đã từng, à, ngồi ở trong lớp mà ngủ gục rồi, đúng không? Đấy, mình cũng đã hiểu cái tâm lý đấy. Nên là ừ, ừ.
Ờ. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Đúng rồi, thì Đúng, mình đồng ý với bạn luôn. Nhưng mà khi mà mình hỏi như này này nè, có nghĩa là bạn mình thấy á bạn là một người hở thời điểm hiện tại bạn rất là tự tin luôn, mình phải công nhận cái điều này. Và mình cũng nghe là bạn đã trải qua cái sự tụt cái cái tự tin của mình nè, hay là mình gặp một cái sự thất bại nè, thì mình hỏi là lỡ trong những cái như vậy á, có ai kế bên bạn để mà hỗ trợ cho bạn đứng lên hông hay là một mình bạn thôi?
<laughs> Ồ! Cái này thì, ờ, ngay ở trong cái ngành mà mình học ấy thì mình cũng có những cái môn mà, ờ, mình mình, ờ như kiểu phương pháp dạy học chẳng hạn, đấy. Cái đấy là bọn mình làm việc nhóm và những người bạn làm chung với mình thì nếu như mà mình có làm sai, nói sai câu nào đó, hoặc là, ờ, thiếu sót ở chỗ nào thì các bạn ấy sẽ góp ý mình cải thiện. Đấy. Ờ.
Ừm. Có những môn Ồ! Ừ. Ừm, là những cái người bạn là những cái người bạn khi mà chúng ta học đại học chung. À, cho
Đúng, ngoài ra thì, ờ ờ, ngoài những người bạn ra thì giáo viên người ta cũng có, à, lắng nghe mình và cũng góp ý, ơ, xây dựng, ờ, mình và làm là là có thể, ờ, tạo cho mình cái sự, ờ, sự tự tin, kiểu vậy.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, có nghĩa là đồng nghiệp đồng nghiệp của chúng ta đồng nghiệp của chúng ta làm việc với nhau, rồi đồng nghiệp của chúng ta cho nhau những cái lời khuyên, đúng hông? Vậy thì, ừm, rất là hay, rất là hay! Mình mình cảm thấy cái sự chia sẻ này của bạn rất là hay! Vậy thì cho mình hỏi rằng là cái khi mà bạn đã xây dựng được cái sự tự tin như vậy rồi, thì khi mà bạn bước ra đi, mình gọi là bước ra đời đi, nó có cho bạn được cái lợi thế nào hông?
Đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ấy, đấy, đấy. Ừm. Ừm. Ừm. Mình thấy cái sự tự tin ấy, nó dường như là chiếm hơn 50% cái, ơ, cái cái lợi lợi thế rồi, ý là trong công việc nhá, ờ.
Lợi thế luôn, 50 ph hơn năm mươi phần trăm luôn?
Ờ. Đấy. Ví nhá, ví dụ bạn là người làm chủ đi thì, ờ, hai người phỏng vấn, một, ừm, một người có cái trình độ cao hơn một tí, nhưng mà người ta không có sự tự tin và người ta không có nói lên được cái dự án mà người ta làm chẳng hạn. Ấy.
Cỡ 50% là nhiều lắm nha. Ừm. Ừm. Đúng rồi, hông có một cái sự tự tin trong người, ừm.
Đúng, đúng, nhiều nhiều khi người ta không thể mà mà mà nói ra thành lời và người ta chỉ có thể làm việc một mình rất là tốt. Ấy. Ờ.
À, nhưng mà nhưng mà cái bạn nói là đang là làm việc một mình, còn cái mình nói là cái sự tự tin. Nhưng mà đồng ý nha, đồng ý với bạn là những cái người như vậy khi mà hông có sự tự tin thì nhìn rất là rất là mềm, rất là yếu.
Ừm. Ờ, ý ý là ừ, ý là những cái bạn mà không có sự tự tin ấy, thì người ta hay bị, ờ, hay bị, à, ừm ngồi một chỗ xong rồi làm việc một mình ấy, người ta không có có hòa đồng lắm. Ấy. Ờ.
Ừm, cũng đúng, cũng đúng nha. Cũng đúng, mình đã gặp một vài cái trường hợp như vậy rồi, đúng nha.
Ấy, ờ, thì còn những bạn tự tin thì đương nhiên người ta hơi hơi hơi có, ờm, về cái chuyên ngành người ta kém hơn một tí chẳng hạn, nhưng mà người ta sẵn sàng, à, làm những cái công việc đó và người ta làm tốt, hoàn thành tốt chẳng hạn, thì nếu mà bạn làm chủ thì bạn sẽ sẽ sẽ, ờm, ờ, chọn ai, đương nhiên là chọn cái người tự tin rồi, đúng không?
À, mình hiểu. Ừm. Nhưng mà đó là trong một cái mặt về kinh doanh, vậy thì mình hỏi về về của bạn đi. Khi mà bạn nói là bạn học trong một cái ngành là giáo viên thì cái sự tự tin nó giúp gì cho một cái người ừm, mình đặt câu hỏi là một cái sự tự tin giúp gì cho một cái giáo viên nó có sự tự tin và không có sự tự tin tại vì cả hai thì đều cùng truyền đạt một bài, đều cùng nắm một lớp, vậy thì cái sự tự tin và sự không tự tin ở trong giáo viên nó, ừm, là qua đâu nhiều nhất?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Đây, cái trường hợp của mình luôn là cái bạn mà cái người đồng nghiệp, ờ, chung với mình ấy, thì cái bạn ấy không tự tin và khi mà bạn ấy vào tiết dạy, bạn ấy không truyền đạt được đủ nội dung và quản lý lớp không tốt. Làm Ờ.
Ừm, ghê vậy, không truyền đạt đủ dung luôn?
Đúng và học sinh người ta bị nhờn ấy.
Ừm, mình hiểu nha, nhưng mà tại sao? Ủa, ý là mình vẫn có một cái khoảng thời gian như vậy thì tại sao bạn lại bạn đó lại không có cái cái cái cái khả năng mà bạn truyền tải được?
Ấy. Đấy. Ờ, mình cũng không hiểu nhưng mà ý là ý là cái bạn ấy, ờ, không có cái sự tự tin và không có cái tiếng nói như là người giáo viên, thường thường là học sinh rất sợ giáo viên, đúng không? Nhưng mà dường như là học sinh không sợ những người như thế luôn.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, vậy là khi mà ở trong cái nghề của bạn đi, là học sinh lại không có bị sợ bởi những cái giáo viên mà không có sự tự tin của mình, đúng hông? Ừm.
Ấy. Đúng, đã là giáo viên thì phải là tự tin. Ấy.
Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Hông, thực sự hôm nay rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ những điều này với mình luôn.
Ừm. Ừm, nói chung là cảm ơn bạn đã lắng nghe về cái việc mà, à, mình xây dựng, ừm, tự tin và trong suốt hành trình của mình nhá. Ừm. <laughs> Cảm ơn bạn vì đã, ơ, ờ, lắng nghe mình chia sẻ ngày hôm nay! Bye bye.